Oo sige, ah, natutuwa rin ako kasi ito yung gusto ko na gusto ko din pag-usapan 'to kaya marahil, ah, matanong ko lang kung, ah, nakakapag-ipon-ipon naman o sabihin natin nakakapagtipid-tipid naman po ba kayo? <chuckles>
Mm. Ah, o yun nga po, eh, yun nga rin po yung tatanungin ko sa inyo, ah, kung paano ba kayo nakaisip ng tamang paraan ng pagtitipid ng pera. Eh, yun nga po sa'kin medyo mahirap din kasi makaipon kasi, ah, ang daming bayarin lalo na yung mortgage tsaka mga matrikula, mga bata, tapos yung mga, ah, bi bilihin sa grocery medyo mataas sobra parang, ah, hindi mo na pagpapagkakasya minsan yung 1,000 sa o 2,000, eh, parang iba na yung halaga ngayon, eh, kayo po ba?
Oo. Oo. Ay totoo. Oo ayan. Ay totoo. Oo. Totoo. Ah, sa'kin naman masasabi ko na ayan pareho tayo 'no ng, ah, karanasan, ah, iyan sa akin ang paraan ko para makapagtipid, eh, iniisip ko yung, ah, ah, disiplina sa sarili. Kasi ako mahilig ako sa mga parcel katulad ngayon na nabanggit ko kanina may parating na parcel na naman. So ay ay masasabi ko na na mahirap talaga gumastos pero, ay may kasi ako meron kasi akong, ah, gustong buoin sa bahay, ayan sa kuwarto, kuwarto, ah, pagse-setup ng ganitong, ah, ah, workplace dito sa, ah, loob ng kuwarto so masasabi sabi ko naman na siguro, ah, okey naman din kasi, eh, ginagagamit naman o para sa trabaho pero, ah, siyempre may mga pagkakataon na, ah, napupunta doon sa gastos, sa yun yung kung ano pang dapat pang gastusan. Tsaka ayan sabi nga nila na, ah, deserve naman daw o dahil sa deserve 'no araw araw. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Mm. Mga, ano po 'yon? Mm Ah, okey, mm mm. Para naman sa trabaho. Oo. <chuckles> Oo. Oo. Araw-araw deserve. <laughs>